जी, जी, जी। बिल्कुल मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर अपने करियर की शुरुआत जो है मतलब एक संगीतकार बनके मैं निकला था, पर मैं जो है संगीतकार बन नहीं पाया। पर बाद में जो है मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा उपाधि जो है इस क्षेत्र में जो है हासिल करीं और मैं जो है काफ़ी बड़ा संगीतकार बना। भले ही जो है मैं जो इस चीज़ के जो है जो चीज़ करना चाह रहा था वो हासिल नहीं कर पाया। पर उसके अलावा जो है मैंने जो है मतलब मैं जब बॉलीवुड में गया गाने गाने वाला था पर मैं वो नहीं कर पाया पर मैंने जो है काफ़ी सारे जो है मतलब आर्टिस्ट के जो है जिनसे काफ़ी ज्यादा जो है प्रेरणा ली, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं किशोर कुमार जी से मैं मिला हूँ और किशोर कुमार जी से मिलके उनके साथ जो है उनके साथ मैंने जो है कुछ गाने अपने जो है फ़ेवरेट गाने जो है गाए थे जैसे कि जो है मेरे सपनों की रानी और वो मुझे लगता है आजकल जो है हर पीढ़ी को जो है सुननें चाहिए। और उसके अलावा मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब जी के भी जो है कुछ गाने जो है मुझे बहुत पसंद है। जो मतलब आपने सुना होगा कि क्या हुआ तेरा वादा वो गाना भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उसको दि मतलब जो है सुन के जो है मेरे को जो है एक मतलब मेरी एक्स की काफ़ी ज़्यादा याद आती है जो उसने मेरे ऊपर जो है चीट किया था और वो जो है मेरे पड़ोसी के साथ जो है भाग गई थी। जी, जी, जी, तो तब तो मैं काफ़ी दर्द में
हाँ। अच्छा। अरे वाह! हाँ। जी। ओके। हुँ। जी। अच्छा। हाँ, हाँ। अरे वाह! हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। अरे वाह, वाह! अच्छा। अच्छा। अरे वाह! जी, जी ये तो बहुत गहुत गलत हुआ और देखिए मैं भी जो है इस तरह से काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ कोलैब करता हूँ और अभी-अभी हाल ही में ना मैंने सीधे मौत एक बैंड है उसके साथ कोलैब किया है और अगले महीने वो गाना रिलीज़ होने वाला है और मुझे ना सीधे मौत के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिस तरह से उनकी लेंस है, जिस तरह से वो गाते हैं आजकल के युवाओं में जितने भी वो जेन ज़ी युवा हैं उनके बीच में ना वो काफ़ी ज्यादा प्रचलित हैं। और वही लोग जो है उनको पसंद करते हैं जिनका आईक्यू थोड़ा बहुत कम होता है और पहले मैं भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था लेकिन धीरे-धीरे अब मैं उनके गाने सुनना बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आईक्यू जो है गिरता जा रहा है और मेरा ये भी मानना है कि ऐसे जो सिंगर हैं चाहे बादशाह है या फिर जो बेकार-बेकार सिंगर हैं इनसे सुनके जो है आप अपने दिमाग को ब्रेन रॉट कर रहे हैं और इनसे अच्छा जो है अ साहित्य को पढ़ें और ऐसे गाने सुनें जो आपको अंदर तक छूते तो आप भी क्या इनके बारे में जानते हैं थोड़ा-बहुत?
हाँ। जी। अच्छा। जी। जी। जी। अच्छा। हाँ। सही बात है। जी, जी, जी। बिल्कुल।